Ja, erzähl mir doch mal so von einer Entscheidung, bei der du auf dein Bauchgefühl gehört hast.
Ja, ich würde sagen, das waren schon viele in meinem Leben, aber die Allerletzte ist wirklich 'ne Businessentscheidung. Ich habe mich entschieden, mein altes Business aufzugeben und ein neues zu starten. Also das war die, die vor 1 Monat endgültig gefallen ist, die Entscheidung.
Ja, und jetzt würde man ja behaupten, dass so Businessentscheidungen vielleicht eher so auf rationalen Argumenten beruhen. Ähm, da hast du jetzt aber auf dein Bauchgefühl gehört. Wie w w was waren denn da jetzt so genau diese, ja, Gründe?
Ja, also rein rational macht das nämlich wenig Sinn. Also, ne? Ähm, bei mir ist es nämlich so, also ich habe 1:1 Coaching angeboten, habe das auch 10 Jahre lang gemacht und habe das auch sehr erfolgreich gemacht. Und jetzt kam auf einmal also es kam am Anfang schon mal so 'n bisschen die Idee: Hm, vielleicht mache ich das nicht mehr weiter, aber ich habe es halt dann nicht wirklich durchgezogen und ne? Ähm, und dann kam jetzt noch mal so ganz klar die Entscheidung, also aus dem Bauch heraus, ich kann und will das nicht mehr machen. Und, ähm, dann haben zum Beispiel auch Freunde gemeint: „Hey, das macht doch gar keinen Sinn, schau doch lieber, dass du das das eine so langsam auslaufen lässt.“ Ne? Nimm doch noch 'n paar Klienten an und bau das so langsam ab. Und für mich war das so: „Ne, das geht nicht mehr. Ich kann keinen einzigen Klienten mehr annehmen.“ Das heißt, finanziell und, ähm, äh, wie sagt man da, ähm d äh, BWL technisch macht das oder betriebswirtschaftlich macht das ja keinen Sinn, aber es ging nicht mehr. Also, ich konnte da nicht dem Kopf folgen, sondern konnte nur dem Körper folgen und sagen: „Okay, ich höre das ganz auf, führe also, führe natürlich meine alten Verträge noch aus,“ also die die kann ich ja, geht ja schlecht, dass ich sage: „Ne, mache ich nimmer.“ Aber ich nehme eben keine Neuen mehr an und baue zeitgleich das Neue auf. Also, das war wirklich ganz ganz krasse Bauchentscheidung.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Okay, ja. Und ähm, hast du dann äh, in der Vergangenheit ähm wenn du jetzt sagst, du du, ähm, du ha oder da oder das klingt so das w w als würdest du da jetzt d dieser Entscheidung auch vertrauen und hättest jetzt nicht lange irgendwie gegrübelt und gezweifelt, also hast du in der Vergangenheit vielleicht schon, ähm, öfters so gute Erfahrungen gemacht mit, äh, diesen sogenannten Bauchgefühlsentscheidungen?
Mhm. Hm, schwer zu sagen. Doch insgesamt schon. Also, ich würde schon sagen, wenn ich irgendwann, wirklich dem gefolgt bin, dass das schon gepasst hat. Also, das würde ich schon sagen. In dem Falle war's aber schon so, dass da Zweifel sind. Also, ich habe nicht lange gegrübelt, einfach weil mein Körper gesagt hat: „Hier lang, woanders geht's halt nicht mehr entlang.“ Also, ich musste das so machen, aber das hieß natürlich nicht, dass ich da mit im Reinen war und alles heiter pot popeiter und das wird jetzt wunderbar, sondern das kam natürlich schon auch mit Zweifel und Sorgen.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Okay. Ähm, und, äh, wenn du jetzt, sagen wir ma, <chuckles> sagst du, du hast äh, Coachings angeboten ähm, rätst du also wie wie rätst du denn dann Klienten mit dies mit 'nem Bauchgefühl umzugehen? Also, kann man sagen, dass das eigentlich immer 'n ganz gutes äh, ja, 'n guter Parameter ist, ähm, dass man sich darauf verlassen kann oder wie man damit umgeht, wenn sozusagen Kopf und Bauch unterschiedliche Sachen sagen. Ähm, wie würdest du das handeln?
Ähm, ich sehe das schon 'n bisschen differenzierter. Also, ich gucke schon oder ich sage den Leuten schon zu schauen, wo das Kopf äh, das Bauchgefühl herkommt. Weil 'n Bauchgefühl kann auch manchmal aus 'ner großen Angst herauskommen, weißt du? Also, Bauchgefühl ist nicht gleich Bauchgefühl. Die Leute denken immer, es ist Herz oder Bauch, aber auch Bauchgefühl kann natürlich aus 'm alten Sicherheitsdenken kommen, ne? Kann aus einem Gedenken kommen, „oh Gott, ich muss schauen, dass ich jetzt hier sicher bin“, ne, und, ähm, „jetzt gehe ich nicht in die Expansion, jetzt gehe ich nicht ins nächste Große.“ Da kann dein Bauchgefühl auch manchmal sagen so: „Oh, oh, gefährlich, mach das nicht.“ Kommt aber eher aus 'ner Angst heraus. Und ich sage natürlich meinen Klienten schon eher oder gehe da mit ihnen den Prozess durch, dass wir auch gucken, dass das Bauchgefühl wirklich aus 'ner Expansion gespeist wird und nicht aus Ängsten. Das heißt, man muss sich natürlich die Ängste angucken, ähm, <clears throat> in die Ängste reingehen, die Ängste loslassen, damit man wirklich eher zu einem expansiven Bauchgefühl kommt und nicht so 'nem angstgesteuerten Bauchgefühl.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm verstehe. Ja, jetzt ist ja eigentlich dieser Begriff, ähm, Bauchgefühl der ist ja auch eigentlich so ´n bisschen komisch. Also, das ist ja auch äh, die Frage, wa was ist das jetzt überhaupt? Also, ist das nur jetzt irgendwie so was, was man vom äh, sozusagen von der Ratio irgendwie abgrenzt? Weil ich meine, der Bauch ist ja jetzt irgendwie nicht so als irgendwie ja, wie soll man das sagen, äh, emotionales Zentrum oder so was, äh, b bekannt. Also es ist vielleicht da, wo wo Essen landet oder so, aber warum warum ist sch warum benutzt man diesen Begriff überhaupt? Hast du da 'ne Erklärung?
Ja. Ja, schon. Also, man spricht ja auch vom vom Herz, also, es k man kann ja auch 'ne Entscheidung ausm Herzen heraus treffen, aus 'm Bauch und aus 'm Kopf. Und es ist schon so, dass es eine eine große Verdichtung an an Nervenenden gibt. Also, es gibt schon man kann fast sagen, wie ein also, es gibt auch Leute, die sagen, das Bauch die nennen das: „das Bauchgehirn.“ Also, es gibt wie eine Art Nervenzentrum, sowohl natürlich im Herzbereich als auch im Bauchbereich. Das heißt genau, du hast das jetzt so 'n bisschen lustig gesagt, ne, da wird halt nur das Essen verdaut, aber nein, da fließt schon ganz viel zusammen, was man wirklich auch als Bauchentscheidung dann sehen kann. Also, da da ist schon ein gesamtes Nervenzentrum und nicht nur „B was soll das?“ Insofern ist natürlich das, was das Nervenzentrum dann als Impulse gibt, kann man schon auch sagen, sind wirklich Botschaften aus 'm Körper. Aber sie kommen halt mehr aus dem Körper, also, aus dem Bauchgefühl als aus dem Kopf. Also, es ist weniger etwas, was ich durchdenke und es ist eher eine Botschaft, die aus dem Körper kommt. Und je mehr ich das habe ich grade gemeint mit der Sicherheit je mehr mein Nervensei äh, mein Nervensystem in Balance ist und reguliert ist, umso mehr kann natürlich vom Bauchgefühl wirklich was Expansives kommen. Aber ein Mensch, der konstant in Fight or Flight lebt, dem sein Nervensystem wird natürlich aus dem Bauchzentrum heraus die ganze Zeit geben: „Oh, Gefahr, Gefahr, hier nicht hin, da ist gefährlich“, und so, weißt du? Das heißt, ich finde schon, dass man mal dran arbeiten muss, das Nervensystem zu regulieren, um dann quasi Botschaften wirklich aus dem Bauch, also aus dem Körper zu bekommen, so: „Wow, da geht's hin.“ Und dann muss man das nicht überdenken, sondern man kann sich da wirklich also, man hat den ganzen man hat den Körper auch noch am Start und nicht nur den Kopf.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, verstehe. Also, das heißt, dann hat e quasi so 'n bisschen nach deiner Definition, hängt das Bauchgefühl dann auch mit 'ner Form so von Selbstbewusstsein und Achtsamkeit zusammen, dass man überhaupt auf diese, ja, eigenen Körpersignale auch, äh, hören kann.
Ja, würde ich schon sagen und man kann natürlich das ist jetzt nicht für unseren n westlichen Kulturkreis nicht so Gang und Gäbe, aber es gibt ja zum Beispiel im in den östlichen Kulturkreisen ja auch die verschiedenen Chakren und da steht der Bauch ja zum Beispiel- Solarplexus- genau für das, was du grade gese gesagt hast. Selbstbewusstsein, ne? Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein. Das heißt, so 'ne Entscheidung aus dem Bauch heraus kann eine ganz erdige und eine ganz selbstbewusste sein. Und das Herz steht natürlich dann für was anderes, für Verbundenheit, für Verbindung, für Liebe. Und 'ne Entscheidung aus dem Herzen raus ist dann eher mit diesen mit dieser Energie oder mit diesen Emotionen angefüllt.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, du hast schon sicherlich recht, denke ich. Das wird hier in unseren Kreisen hat das irgendwie dann schnell so 'n, ähm, esoterischen Touch, aber da gehen halt andere Kulturkreise ganz anders und auch irgendwie natürlicher mit um und bei uns ist das immer ja, ist das irgendwie so 'n Vorurteil, dass wir sehr auf die Ratio beschränkt sind und eben, ja, de den Körper gar nicht so mit einbeziehen in solche Entscheidungen, obwohl der Körper ja eigentlich immer mitmachen sollte, ne?
Ja, genau. Ja, so 'n wichtiger Punkt. Und, ähm, es ist so witzig, was du sagst, weil es ist ja auch 'n bisschen mit unserer Kultur verbunden, ne, also, mit mit dem Abendland, also, mit dem mit dem Christentum, das ja dann über die Zeit hinweg auch ein sehr man könnte fast sagen körperfeindliche Religion geworden ist, ne, so wie die anderen mo also, eigentlich so 'n bisschen wie die anderen monotheistischen Religionen auch. Und das spiegelt sich da schon hi mit, ne? Es geht alles f kopfaufwärts, ne? Also, Herz, Kopf vielleicht noch, aber Körper ist ja sehr nicht nicht sehr acht geachtet gewesen da. Und, ähm, andere Religionen, die, ne, a sa sind da dem Körper ein sind d sind dem letztendlich offener gegenüber. Und vielleicht kommt es dann auch daher, dass sie, ähm, <clears throat> den Körper in der Entscheidung ganz anders miteinbeziehen, als das in unserem westlichen Kulturkreis halt der Fall ist. Und ich sehe es schon so, dass ich da dass ich das als schwierig empfinde und als nicht gut, dass man den Körper so abtut und sagt: „Ne, der hat nix zu melden.“, der ist am besten auch noch sünd äh, Sünder oder sündlich so, sondern ne, also, wir sind halt nicht nur 'n Kopf. Es gibt ja es gibt ja mit mit Grund noch 'n Körper dazu.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm genau. Ja, ja, das ist sicherlich äh, äh, w also, finde ich, äh, sehr gut, was du sagst und das, äh, wie ich jetzt auch ähm, genau, anfangs so 'n bisschen provokant dann vielleicht auch gesagt habe, dass man immer meint, so im im Geschäftsleben würde, äh, ja, der Körper nix zu melden haben und das wären rein rationale Argumente, ja, dass man in vielen Bereichen aber allein damit ja auch nicht weiterkommt, weil man ja tatsächlich auch, ja, immer mit dem Gefühl leben muss, dass eine bestimmte geschäftliche Entscheidung auch, ja, äh, bringt. Also, es ist, finde ich, dann auch sinnlos, das so abzugrenzen.
Mhm. Ja. Genau. Und es gibt ja auch, ähm, ne, wenn man so 'n bisschen jetzt in die in die Sales, ähm Metholo oder Methodologien einsteigt oder generell sich mit dem Thema Sales, also, verkaufen beschäftigt
Mhm.
dann kriegt man ja immer mehr mit, dass Leute sagen: „Verkaufen oder kaufen ist zuallererst mal hochemotional." Wir kaufen nicht erst mal aus dem Verstand heraus. Also, kaufen ist immer emotional, ne? Wir wollen was haben, das ist erst mal dieses ne, also vor dem Verstand, das ist so: „Das will ich haben, das brauche ich.“, aus welchem Grund auch immer. Entweder 'n Bedürfnis oder 'n Wunsch, 'n Desire. Und der Verstand, der steigt dann nur in 2. Runde noch ein, um aber nur das zu bekräftigen, was emotional eh schon passiert ist. Also, wenn du emotional verkaufst ne, wenn du also, du kaufst emotional und der Verstand gibt dir letztendlich nur noch irgendwelche Argumente dafür, dass du das durchziehen kannst. Und das zeigt ja auch, also, das Kaufen und Verkaufen, also, das gesamte Spiel, worum sich Business letztendlich dreht, ja überhaupt gar nicht hauptsächlich im Kopf stattfindet, sondern in den Emotionen und die we drücken sich oft durch den Körper aus und der Verstand eigentlich nur noch so den Satz oben drüber schreibt, ne? Aber nicht das eigentlich ve eigentliche Verkaufsargument, ähm, ist, das Wahre dahinter, sondern das ist 'n emotionales. Da ist das hatte ich am Anfang auch nicht gewusst, ne, aber je mehr man sich beschäftigt wirklich mit den Studien, mit den ganzen Büchern dazu, da fällt es einem echt wie Schuppen von den Augen. Man denkt so: „Ja, stimmt eigentlich.“
Mhm. Ja. Mhm. Und das ist ja auch immer, ja, das ist ja auch immer so, ja, das ist ja auch so mit einbeziehen in solche Entscheidungen, obwohl der Körper ja eigentlich immer mitmachen sollte, Ja. Mhm. Ja. Okay, ja. Ja gut, ne, dann kann es natürlich so im Umkehrschluss auch sein, dass manche Leute sich einreden, sie hätten die Entscheidung aufgrund von irgendwelchen rationalen Argumenten getroffen, was vielleicht gar nicht stimmt, weil denen gar nicht so, weil weil sozusagen auf diese innere Stimme nicht hören und das dann völlig anders für sich so, äh, rechtfertigen dann, ne?
Ja, genau. Genau, ja. Aber ist auf jeden Fall 'ne 'ne entspan also, 'ne 'ne spannende ja, spannende Thematik. Und genau das, was du jetzt vorhin gesagt hast, überhaupt im Businessbereich einfach mehr das Bauchgefühl mitzudenken, da vielleicht auch 'n bisschen offener zu werden, weil vorhin hast du ja auch das Wort esoterisch in den Mund genommen. Das ist ja dann auch bei vielen noch verschrien, wo man auch denkt so: „Ne, die Sachen sind doch alle auch schon wissenschaftlich belegt. Wi es ist ja jetzt nicht einfach nur irgend 'n spirituelles Buch, sondern beschäftige dich mit dem Nervensystem.“, ne? Da gibt es gerade jetzt ist das in aller Munde. Das ist ein es wird, äh, riesig erforscht das ganze Gebiet. Das ist überhaupt nix mit Pseudosience oder mit mit spirituellem Kram. Also, ich me bin für Spiritualität, nur das sind, hard-facts, ne? Also, man muss sich halt da nur mit beschäftigen. Und dann hat also, hat es absolut äh, wie sagt man da, ja, ist es absolut wichtig, dass man sich da auch im Businesskontext mit beschäftigt, weil es eben nichts rein mit der Ratio und mit dem Verstand zu tun hat. Und man wird auch schlechter fahren, wenn man denkt: „Ich mach alles nur mit dem Verstand.“ Du lässt einen riesigen Bereich aus, auch an Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen oder Dinge mit reinzunehmen. Also, richtig gute Lead also, Führer oder, ne also Menschen, die die in Führungspositionen sind, die Zugriff sich selber Zugriff gestatten, auch auf ihr Bauchgefühl, haben doch so so viel mehr, ähm, sagen wir mal, Wissen oder so viel mehr Zugriff auch Wissen auf Wissen aus auf dem Feld, wo die anderen sich einfach von abschneiden. Wo man denkt, ja, tüftelt ihr da mit euren Zahlen rum? Ist ja schön und gut, aber ihr kriegt nichts mit, was eigentlich dahinter passiert. Und die Leute, die beides können, das sind die, die wirklich ganz obens also, die die ne, die's weit bringen, sagen wir mal so.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, und, ähm, wenn ich, äh, so drüber nachdenke, es ist natürlich so, ich meine, du hast jetzt gerade von dieser ähm, ja, ähm, diesem diesen Sales gesprochen. Da wird natürlich auch, sage ich mal, 'n bisschen Schindluder getrieben, wenn man da auf sehr stark auf, ähm, emotionale, äh, Dinge appelliert. Aber ich denke, wenn man das, äh, sozusagen als Empfänger dieser vermeintlichen Tricks vorher gelernt hat, auch auf sein Bauchgefühl zu hören, kann man vielleicht solche Tricks auch besser sozusagen entlarven. Weißt du, wie ich meine? Dass man das sozusagen vorher geschult hat: „Wann ist dieses Bauchgefühl echt? Und wann versucht jemand sozusagen, mich zu manipulieren und, äh, das zu triggern?“ Ähm, genau, und da so negativen Einfluss zu nehmen.
Ja. Mhm. Ja, absolut. Also, je mehr Wissen du in bestimmten Bereich hast, umso mehr kannst du dich natürlich vor Manipulation schützen, weil Manipulation gibt es immer und überall, ne? Nicht nur in dem Bereich, sondern überall und genau, das ist auf jeden Fall total wichtig. Je mehr ich dann weiß: „Ah, ich kaufe emotional.“, dann kann ich ja die Auslöser auch besser sehen und da vielleicht auch dann vorgehen. Also, wenn ich weiß: „Eigentlich fühle ich mich total einsam, aber Geschenke kaufen gibt mir so 'n kurzes Gefühl von ich gehöre dazu.“, dann kann ich doch an diesen Themen arbeiten und muss irgendwann nicht mehr shoppen, so muss auch nicht mehr irgendwann einsam sein, sondern habe vielleicht dann echte Beziehungen und Freundschaften im Leben, verstehst du? Also, man kann ja natürlich dann die die Themen auflösen und dann ist man ja auch also einfach nicht mehr anfällig dafür.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Okay, ja, das stimmt natürlich. Ja, gut, dann danke ich dir für dieses hochinteressante Gespräch und dass du deine Erfahrungen so offen mit mir geteilt hast.
Ja, total gerne, fand ich jetzt auch spannend und mal gucken, was das Bauchgefühl dann als Nächstes erzählt. Also, danke dir.
Ja, gerne, tschüss.